Bah, écoute, en fait, moi j'ai un sacré problème, c'est que j'ai toujours du mal à dire non.
D'accord.
J'ai, heu, l'impression qu'en fait, je vais décevoir en en disant non. Donc j'ai du mal à refuser et puis j'ai tellement l'impression que la personne s'attend justement à une réponse positive, heu, bah, que je peux pas la décevoir et lui dire non et et le problème se pose aussi avec mes enfants. Heu, c'est-à-dire que mes enfants, j'ai du mal à leur dire non et même eux le savent et et, du coup, bah, j'arrive de temps en temps à le faire quand c'est vraiment des demandes complètement, heu, délirantes. Mais le souci, c'est que, heu, ils insistent et ils savent que je vais finir par craquer et et là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de conseils pour savoir comment dire non et être ferme et et rester dans cette heu, ce refus, quoi.
D'accord. O oui, je je comprends, heu, je comprends totalement, heu, ce que tu, heu, ressens, heu et j'en suis désolé. C'est heu, je me doute que c'est pas évident surtout, heu, avec, heu, les enfants en tant que maman. Heu, on a souvent, heu, tendance à à le prendre comme, heu, une chose, heu, négative, alors que parfois, heu, c'est c'est juste, hem, se sentir à l'aise avec, heu, notre décision et hem et hem, tu dis non plus parce que, heu, tu tu as remarqué, peut-être, ça t'est déjà arrivé, hein, peut-être que tu as déjà dit non, hem, ça t'a créé un sentiment, heu, peut-être de culpabilité? Tu as senti que tu avais blessé la personne ou peut-être, heu, tu lui as fait véhiculer, heu, que tu n'étais pas disponible pour elle?
Alors, effectivement, ça m'a fait ressentir de la culpabilité. En fait, j'ai l'impression que quand je dis: «non», heu, même si mon choix est est est avéré et qu'il est, heu, nécessaire, heu, ce refus et je culpabilise, en fait, heu, bah, quand je vois, justement, la réaction et je me dis: «Ah mince, heu heu, bah, elle y tenait vraiment. Elle avait vraiment envie de faire ça. Elle avait vraiment envie, heu, voilà que j'accepte» et et pour le coup, bah, je me mets, heu, à culpabiliser alors que je peux pas toujours dire: «oui» malheureusement. C'est, heu heu, enfin, voi voilà. Même pour l'éducation, heu, de de des enfants, heu, le non, le refus, heu, ça fait partie aussi de la gestion de la frustration et et et en fait, c'est ça, c'est que j'ai du mal à à générer de la frustration. J'ai toujours envie de faire plaisir aux gens. Heu, je te je te parle de mes enfants mais c'est par mes proches, avec mes amis. J'ai énormément de mal à dire: «non». Je, heu, je je culpabilise systématiquement, le peu de fois où je l'ai fait parce que je le fais très rarement, l c'est ça, le pire.
Oui. Oui. Oui. Oui, oui, je comprends, je comprends et heu, si on devait, heu heu, mettre la situation dans le sens inverse, heu, c'est-à-dire, heu, c'est toi qui fais une demande auprès, heu, d'un ami, un membre de la famille et qu'il te dit: «non». Alors heu, sur quelque chose, peut-être, quelque chose d'assez simple, heu, une sortie. Tu proposes une sortie, heu, pour aller, heu, je sais pas, heu heu, boire un verre ou quelque chose comme ça et que cette personne, te dit un: «non» pour des raisons tout à fait légitimes: «Je n'ai pas le temps, heu, je suis fatigué», des choses comme ça. Comment, toi, est-ce que tu le prends ou tu le ressens?
D'accord. Oui. Bah, je le prends mal, en fait, heu, j'ai j'ai du mal, heu, parce que je me dis justement: «Heu, moi, je suis toujours partante, heu, je dis toujours: "oui"», heu heu, en fait, je me projette, heu, un peu dans l'autre et pour le coup, bah, je me dis: «Bah, c'est pas sympa. Heu, moi, j'aurais fait un effort, heu, moi, j'aurais, quand même, dit: "oui"» parce que c'est vrai, c'est ce que je fais. Des fois, je prends sur moi, heu, même si je suis fatiguée, même si j'ai pas très envie et j'essaye, quand même, de satisfaire l'autre, heu, donc c'est vrai que la réciprocité, pour moi, elle elle est importante.
Oui. Oui oui, je je peux comprendre. En fait, tu, heu tu as beaucoup d'empathie, ce qui fait que tu arrives, heu, très facilement, en tout cas, à à à te calquer, heu, sur, heu sur la personne que tu as en face de toi. Heu, cependant, si je pouvais, heu heu, te t'émettre une recommandation, c'est que, heu, même si, heu, tu peux avoir tendance à dire: «oui», heu, même si tu es fatiguée ou des choses comme ça, est-ce que tu prends autant de plaisir, en tout cas, à à faire cette chose, heu, sortir boire un verre avec, heu, des amis, que si tu étais en pleine forme et entièrement disponible pour la personne? Parce que oui, on peut accepter en permanence, heu heu, des hem heu, des propositions, mais le problème derrière, ça peut nous mettre dans une situation de fatigue accumulée, ou alors, heu, ben, si on a passé une très mauvaise journée, heu, une sorte d'irré d'irritabilité, heu, qui, heu qui devient de plus en plus, heu, difficile. En fait, c'est réussir à à aussi comprendre le ressenti de la personne et que si, heu, elle refuse, c'est qu'il y a des raisons, heu, tout à fait légitimes et pour toi aussi, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu acceptes des choses alors que tu n'es pas du tout dans, heu, dans la bonne humeur, on va dire, pour, heu, faire cette activité.
Oui, tu as entièrement raison. Effectivement, je me mets à la place de l'autre, heu, quand, heu, il est fatigué, qu'il a pas envie, que c'est quelque chose effectivement, de compliqué. Heu, je peux pas forcer les gens aussi à à aller contre leur volonté. Après moi, pour ma part, heu, ça me procure quand même toujours un plaisir tu de de faire plaisir aux gens finalement. C'est que, heu, même si je suis, heu, effectivement pas dans cet état d'esprit ou un peu fatigué, bah, finalement, ça me fait du bien. Heu, je me rends compte à chaque fois que, heu, même si j'ai dû un petit peu me me faire violence, heu, finalement, bah, j'ai bien fait parce qu'on a passé une bonne soirée, on a passé un bon moment, donc j'ai un peu cette vision là et j'attends un peu des autres heu, voilà, qu'il ais qu'ils aient aussi cette cette, heu, cette vision et cette empathie, comme tu disais. Maintenant, je je conçois, hein, heu, que chacun, heu, ne puisse pas, heu, être toujours réceptif, heu et toujours d'accord, et- et moi, je me dis plutôt que c'est mon, heu, «problème», entre guillemets, heu, qui qu'il faut que j'arrive à résoudre, en fait. Parce que, heu, si je me si je m'écoute et que j'arrive à dire: «non» quand je pense que c'est non, heu, bah, ça résoudra quelque part mon problème parce que j'assumerais, heu, mes choix.
Oui, je comprends. Oui, oui, t tout à fait. C'est bon, heu, pour pour les enfants peut-être heu, hem, bon, c'est c'est un c'est un conseil, mais heu, peut-être réussir alors je sais pas si c'est dans le cadre, heu, d'achat de jouets, heu, peut être en fonction de de leur âge
Ah! Ouais. Oui, oui.
heu, ou et voilà, donc heu, leur dire: «Heu, ben, heu, écoutez, heu, la semaine dernière, en tout cas, heu, je vous ai acheté quelque chose» peut être 1 fois par mois, en tout cas, fixer des, heu, des limites, un cadre, avoir une discussion avec eux, heu, pour leur dire: «Heu, maman peut en tout cas, heu heu, de temps en temps, heu, faire plaisir. Cependant, heu, il y a des, heu il y a des moments où elle ne peut pas et donc je suis obligée de dire, non». Donc peut-être essayer de d'avoir une, heu, sorte d'organisation ou un budget. Alors je c'est c'est peut-être, heu heu, enfin je pense que ça peut être une bonne idée après, à toi de de de trancher, mais heu, peut-être mettre un budget sur lequel, heu, ils peuvent, heu comme de l'argent de poche en fait, ça t'é ça t'évitera de dire: «Non» et à la fois, ils seront conscients, heu, qu'il y a tout de même des limites à leurs demandes et ça fixera un cadre en tout cas.
Oui! Oui, oui tu as Oui Exactement, c'est exactement ça dont j'ai besoin parce qu'effectivement, j'ai heu, en particulier mon fils, heu, qui aime beaucoup les jeux vidéo et qui a tendance effectivement à à beaucoup me solliciter pour des achats en ligne, et cetera voilà. Et c'est vrai que, heu, bah, j'ai beau lui dire à chaque fois, heu, bah, qu'il faut, heu, se fixer des limites, heu, que c'est des jeux virtuels, heu, qu'il peut pas dépenser enfin qu'on peut pas dépenser autant d'argent pour, heu, des jeux. Et et pour le coup, heu, il l'entend sur le moment. Donc j'essaie de fixer quand même des limites. Heu, mais heu, effectivement, tu as raison. Si c'est 1 fois par mois, heu, qu'il y a un budget, heu, limité et défini et qu'il le respecte, heu, ça me permet effectivement, bah, de justifier l'achat et de ne pas, heu, répéter, heu, ce genre de d'achat, heu, un peu, heu, n'importe comment et n'importe quand.
Je comprends. Tout à fait! Oui, et ce sera ce sera pas un non direct et tu n'auras peut-être pas ce même sentiment de culpabilité que si c'est une demande, heu, hem, un petit peu, heu, impulsive de leur part et là, où, s sur laquelle tu te sens un petit peu esseulée et heu tu sais que si tu vas dire: «non» d'un coup, de façon peut-être un peu s sec, heu, ça va être, heu, mal perçu et hem et je pense peut-être pour, heu, enfin, d'après moi, hem, les ça peut se aussi s'appliquer à tes amis. Heu, je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais qui peut être intéressant. Si, heu, vous avez tendance, peut-être, à à proposer des choses, heu, de façon, heu heu, non prévue, heu, bah, justement, prévoir, heu, une ts 1 fois par semaine, 1 sortie, heu, qui ferait que, heu, ben, c'est, heu, entre guillemets, heu, hem, un petit peu accepté de part, et d'autre et hem et en tout cas, heu, que cette excuse peut-être ne se, heu de heu: «Je suis fatigué» ou quelque chose comme ça, heu, de leur part, heu, fasse que toi, heu, si derrière, tu, heu heu, tu propoc proposes quelque chose et qu'ils disent: «non», heu, tu z tu risques, en tout cas, d'être un peu moins, heu, enfin, tu seras beaucoup plus étonnée que le reste de la semaine où tu proposes de quel heu, quelque chose de façon, heu, un petit peu, heu, imprévue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire?
Oui,. Oui, oui, oui, je comprends. Si c'est organisé et qu'effectivement, c'est le même jour, tout le monde est d'accord pour l'organiser et pour le coup, il y a pas de d'efforts à faire. Après moi, c'est, par exemple, pour le sport, j'ai une amie avec qui j'aime bien faire du sport et et je me rends compte, par exemple, que quand elle, elle a envie, on essaie de faire, voilà, 3 fois par semaine du sport ensemble, donc quand elle a envie, elle m'envoie un message et je lui dis la plupart du temps: «OK» et et quand, moi, j'ai envie d'y aller, elle peut v enfin, voilà, me dire: «non» alors que j'avais envie d'y aller, donc du coup, heu, pour le coup, ça, c'est un peu frustrant aussi, heu, bah, de moi, de mon côté, de dire plutôt: «oui» et d'avoir aussi des des non en face, quoi.
Exactement. Oui, fixez-vous, heu, mmh des jours dans la semaine ou un jour spécifique dans la semaine. Heu, sur lequel vous vous êtes assuré, en tout cas de, heu, de faire cette séance de sport et heu et dernière petite chose et je pense que peut-être ça peut être intéressant, heu, d'aller voir un professionnel sur, heu, peut-être ce sentiment de culpabilité ou peut-être ce ce stress, heu, qui, heu qui peut te ronger parfois. Hem et heu, et le fait de faire très attention, en tout cas, heu, au fait que, les personnes, heu heu, peuvent te refuser, eux aussi, heu, des, heu, sorties et comment, en tout cas, réagir si on te dit: «Non» ou toi aussi, heu, trouver peut-être d'autres solutions pour, heu pour ne pas culpabiliser à dire: «non.»
C'est ça. Exactement, effectivement, j'ai besoin, heu, d'avoir aussi des clés, des réponses et heu, peut-être un un petit mode d'emploi pour, heu, savoir effectivement, heu heu, dire: «non» sans culpabiliser et heu et accepter aussi que les autres, heu, voilà, heu, me disent: «non.» <laughs>
O oui, oui, tout à fait.
Tout simplement. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes conseils.
M merci merci à toi pour, heu pour, heu pour ton partage. Je sais que c'est pas évident, mais heu, je suis sûr que tu trouveras, heu heu, une solution adaptée et avoir des conversations, heu, constructives avec tes proches.
Tout à fait, merci beaucoup.